ส่วนใหญ่ประวัติศาสตร์อะ ก็จะแบบเป็นแบบเหมือนแบบไปเป็นครู อะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นได้นะคะ หรือแบบไปเป็นไกด์ อะไรอย่างเงี้ย แนะนำแบบที่ท่องเที่ยว อะไรอย่างเงี้ย ในแบบ ในแบบ ในแบบ ในไทยแลนด์ อย่างเงี้ย ก็ ก็ทำได้ค่ะ แต่ส่วนใหญ่อะมันแบบ มันก็จะแบบหางานแนวนี้ยากเนาะ เพราะว่าด้วยความที่แบบมันแบบ มันไม่ได้หลากหลายอะค่ะ ก็ ใช่ แกะ แต่ก็เป็นแบบ HR อะไรงี้ ก็เยอะนะคะ เพราะว่ามันแบบ
อ๋อ ค่ะ จ้ะ อ๋อ
ใช่ ๆ ๆ HR มันก็เหมือนแบบ ค่อนข้างที่จะ จริง ๆ มันก็ไม่ตรงสายหรอกค่ะ แต่เขาก็ยังแบบเปิดให้สำหรับแบบเด็กนักศึกษาจบใหม่ อย่างเงี้ย มาแบบทำงานได้ ใช่ค่ะ
ค่ะ อ๋อ โอเค เพราะว่าส่วนตัว หมวกยังไม่เคยเจอคนที่แบบว่าจบประวัติศาสตร์เลย ก็เลยแบบว่า คือเคยเป็นคณะหนึ่งที่เคยสนใจด้วย <chuckles> ตอนนั้น <chuckles>
ใช่ ๆ ดิ ดีแล้วค่ะที่คุณมวกไม่เลือก เรียน <chuckles> ไม่งั้น ไม่งั้นมันจะเคว้งค่ะ เวลาแบบจบมาแล้วมันไม่รู้จะแบบไป ไปทางไหนดี อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ แล้วก็อยาก ทราบว่า คุณบ้านรู้สึกอย่างงี้ตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เลือกเข้าไปเรียน หรือว่าหลังจากเรียนจบอ่ะค่ะ?
หลังจากเรียนจบแล้วมาหางานทำค่ะ ถึงเพิ่งรู้ตัว เป็นคนรู้สึกตัวช้าค่ะ ถ้ารู้ตอนนั้นอาจจะแบบยอมเสียเวลาแบบรีไทร์ไป แล้วแบบไปเข้าคณะอื่นเอา อะไรงี้ แต่ก็แบบรู้ตัวช้าค่ะ ตอนนั้นก็แบบดีใจที่ได้แบบมหาลัยที่แบบเป็นรัฐบาล ใช่ค่ะ
อ๋อ ค่ะ อ๋อ <chuckles> โอ้โฮ
แต่คิด แค่นั้นเลยค่ะ ตอนนั้น
ก็เป็นแบบว่าบทเรียนหนึ่ง ใช่ไหมคะ? ในชีวิต อะไรอย่างงี้ เป็นบทเรียนใหญ่ ๆ อันหนึ่ง อ๋อ
ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ ก็จะย้อนไปบอกตัวเองว่า แบบ "อย่าเลือกนะ ไปเลือกอันที่แบบจบมาแล้วมันน่าจะมี งาน ทำแน่นอน" อะไรแบบประมาณนี้ที่มันหางานหน้า งานง่าย
<chuckles> อา ใช่ค่ะ โอเค วันนี้แบบ สนุกมากเลยค่ะ ได้มาคุยเรื่องแบบว่า เอ่อ สิ่งที่อยากจะเปลี่ยนในอดีตเนาะ อะไรอย่างงี้ สนุกมากเลยค่ะ <chuckles> ใช่
ค่ะ ขอบ ค่ะ สนุก เช่นกันค่ะ ยินดีค่ะ ยังไงขอบคุณคุณหมวกมากนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ เช่นกันค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ